E, è buonissima, è pazzesca. E i in Piemonte
Ok ma come si cucina tipo in sugo, in qualche oppure così alla griglia? Ah, okay.
No, si mangia cruda. Si mangia cruda. Sì, sì, mangia cruda, è fatta apposta per essere mangiata cruda, perché ha un sapore pazzesco. Infatti ad ogni aperitivo, antipasto te la te la mettono da tutte le parti qua perché è famosissima. E poi cosa c'è ancora? Ma in realtà son queste le cose principali, qua si mangia alla fine uhm, cioè nella soprattutto nelle langhe non so se hai presente cosa son le langhe.
Ho capito. No, cioè ho sentito di nome, però n non l'ho presente.
Sì, è perché è patrimonio è uno è patrimonio dell'UNESCO le langhe, sono dei grandissimi vigneti, che partono nelle città principali sono La Morra, Barolo, dove si fa il vino.
Mh, okay. Ah, il Barolo l'ho sentito dire, okay.
Sì, esatto, viene pr prodotto qua nelle langhe in Piemonte e lì Sì, è una zona, è una zona piena e tutta verde, piena di di vigneti dove si fa il vino, appunto Barbera, Barolo, arrivano tutti da qua. E qui, è anche famosa tanto per i ristoranti, perché si mangia si mangia un sacco bene, ma veramente in ogni ristorante che vai mangi benissimo.
Cioè le langhe sono una zona, o cosa cosa si intende? Oka Capit Ho capito. Tanto di carne soprattutto?
Molto carne, sì, molta carne, tra cui appunto questa salsiccia.
Okay. Anche s e anche selvaggina si usa da quelle parti?
Tipo co tipo cosa intendi, i piccioni queste cose qua?
Tipo, non so, cervo, sì o o
Uhm, ma in realtà non tanto, sai cosa vedo un po' più spesso, il piccione.
Okay, okay quello non l'ho mai assaggiato.
Eh cervo cervo queste cose qua no, non le ho mai viste, sono sincera. No, no, no.
Okay, okay, interessante.
No, ad esempio in Toscana, quando sono andata si mangia ad esempio tantissimo il cinghiale, che qua no invece, qua zero. Mh-mh.
Okay, sì, in Sicilia invece c'è il maialino dei Nebrodi, che che è questo il maialino nero, che è nella zona proprio dei Nebrodi in Sicilia, e ci fanno di tutto, dal dal salame, agli hamburger, proprio si mangia così al un ragù insomma, è molto molto utilizzata. Sì, sì, sì, sì, buono, molto buono.
Mh-mh. Non lo sapeva. Ah, non lo sapevo, te lo giuro, non l'ho mai non l'ho mai sentito. Mai, mai, mai. Beh, perché alla fine, io in Sicilia quando vado non è che vado mai magari in ristoranti tipici, io mando vado mangio sempre le stesse cose, quando vado lì, mi arancine, queste arancini come se non ci fosse un domani, tutti i tipi di fritti che ci sono, ehm, perché quando vado lì mangio male, son sincera non son mi andata
Cioè? Okay. E e che lato della Sicilia? Orientale o
Mh uhm, vicino a m io ho la casa vicino a Pozzallo.